はあ。
で、お父さん消そうとするんですけど、その消そうとする様子を近所の人が笑って見てたりみたいな。
はい。 ああ。じゃ、結構何て言うんですかね、その1人の男の子の、あの、自分の息子を犯したかった事に対して、自分達にも被害があってって感じで。あ、実際その男の子が、結局捕まって終わった感じ？
うーん。 うん。 そうなんです。 えっと、捕まったままで、最後、裁判、そのそうですね、その判決を言い渡されるような感じの裁判に、で出向いて行く感じで終わった気がします、確か。うん。
あ、なるほど、はい。じゃ、その、あの、何ですかね、最後の方は結構 何ですか、ハッピーエンドではないあ、どんな感じで終わららなんかはいはい。
ないです、ないです。なのはい。なので、まさにお父さんはそう言ったね、なんですか、まさに罪のない、それこそ、お姉ちゃんは全く罪のないので。
あ、そうですよね、はい。
でもお姉ちゃんは、もう学校で全然、ま、何ですか、立場がないって言うか、いるところがなくなったりとか、そう言うの見てて、凄く、うーん、なんかもどかしさだったり、辛さをお父さんが結構、おとおとおかお母さんもそうですね。二人で演技を通して教えてくれているので、そこは考えさせられる終わり方になってましたね。うーん。
はい。 そうですよね。 あ、はい。 ああ、じゃ、それで最後、なんか、それで一応ストーリーが終わったのか、なんか、続編をまた見てみたいのかって感じですか？
お、はい。 いや、一応続編は、これだけね、注目を浴びてるの続編生まれるのかなって言う、淡い期待は、多分ファンの間ではあると思う。でも発表はされてないですね。うん。
はい。 あ、なるほど。あ、なるほど。でもなんか、その続編見てみたい感じもしますね、じゃあ。
あ、そうなんですよね。この後、あとどう家族は、うーん。うーん。
そう、そうですよね。どうどう立ち直って
行くのか。
どう言う風な展開になるかも、結構面白そうですね、続編だと。
いや、いや本当リアルに、その家族側、犯罪を起こした側で、被害を受けた側も、結構描かれているので、凄い色んな視点でリアルに描かれているので、多くの人に見て欲しいなと本当思います。
はい。 はい。 あ、そう。特にどのぐらいの年齢層に見て欲しいとかありますか？
ええ、でも、もう、何ですか、多分小学生まで行くと、ちょっと確かに刺激が強すぎるかなと思うんで、中学生以上の全世代
はい。 あ、もう中学生以上だったら、もう、み見て良いくらいの。はい。
以上だったら、もう、うん、親御さん世代でも良いと思いますし、なんなら、おじいちゃん、おばあちゃん世代が見ても、なんか考えさせられる内容だと思います。うん。
あ、考えさせらあ、そうですね。あ、じゃ、もう、こど中学生から、その親の世代まで、もう結構学べるような、 きんですよね。
うーん。 と思います。今のまさに若い世代の現実もね、知る事出来ると思うので、うん、見て欲しいなと思います。
はい。あ、じゃあ、結構学べそうな映画ですね、じゃあ、どの世代からも。ああ、じゃあ、あの、今日は色々映画のお話とありがとうございました。楽しかったです。
うーん、と思います。 はい。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
はーい、失礼いたします。